Ah. <chuckles>
Hmm. Mhm. Sa tingin mo ba? Hmm.
Ah, kasi po ano, eh, ako mahilig naman sana akong maggulay, yung mga healthy ano, kaso 'pag wala po kasing nagluluto para sa'kin, talagang na, <tsk> ah, natutukso po talaga akong mag-order sa mga ganyan, sa Food Panda, sa Grab.
Mhm. Mhm. Hmm. <chuckles> Okey. Hmm, oo.
Kasi hin ano po talaga, eh, um, mga kaya ko lang lutuin yung mga, ah, pirito lang, yung mga gano'n lang.
Tama. <chuckles> Pinirito, mga mga noodles, yan madali, pansit canton, mm, o kaya
Oh. Oo, mga gano'n. Po, yung mga pina yung mga pina-fried lang, gano'n.
Oo, mga hotdogs, mga ganyan, tocino, yan madali lang yan iluto, ah, okey. Tapos, ayun, ano sa tingin mo, sa tingin mo ba ano, uh, s s bakit? Para ano, ma sa oras mo, pa kulang ka sa oras, gano'n ba?
Opo Mhm. <tsk> Ah, 'yon din, 'yon din, kulang din po sa oras, tsaka, hindi talaga nga 'yon nga, hindi nga talaga kasi ako marunong magluto ng ano, eh, kahit gustuhin ko, eh. Puwera na lang kung may magluluto sa'kin, kung may bibisita sa'kin, na puwedeng ano, gano'n po.
Hmm? Hmm. Hmm. Hmm, mm, mm. Oo.
Pero kung ako talaga, sa sarili ko, parang hindi po tal
Hmm.